Eee, seyahat sırasında daha doğrusu seyahate çıkmadan aslında bu, uuu, oluyor bende. Eee, böyle bir uçuş korkum var benim açıkçası. Yani, eee, bu noktada, böyle, daha seyahatim, eee, işte, örnek veriyorum 1 hafta sonra ya da 2 hafta sonra diyelim. Eee, böyle çok, böyle, panik oluyorum, eee, iş işte, böyle aklıma kötü düşünceler geliyor, işte, elim ayağım terliyor. Eee, son derece, böyle, bir kaygı yaşıyorum bu noktada. Eee, ve artık şey oldu bu, ııı, yani, seyahate çıkma, ııı, isteğimi azaltıyor, yani, bu durum ve istediklerimi yapamıyorum. Eee, beni, böyle, psikolojik olarak son derece etkiliyor. Eee, birazcık sana, böyle, bu konuyla alakalı içimi dökmek istedim ama, ııı, bu konuyla alakalı bana verebileceğin tavsiye varsa da çok sevinirim açıkçası. Gerçekten buna ihtiyacım var, eee, şu sıralar.
Hı hı. Hı hı. Hıı. Evet. Hımm, anladım. Eee, açıkçası ses tonundan da anladım. Eee, hatta şey bile düşündüm, "Acaba yakın zamanda bir seyahatin var da onun için mi, eee, bu kadar endişelisin?" diye düşündüm. Eee, çok anlaşılır bir şey bu, ııı, yani, böyle bir e eğer, eee, hani neredeyse tespiti konulmuş bir fobin varsa, ııı, bu, ııı, endişeyi yaşamak ve, eee, hatta gelecek programlar için de şimdiden, eee, korku ve endişe taşıman çok normal, seni anlıyorum. Eee, birçok insanın da dediğim gibi hani acaba, ııı, hani, tespiti yapılmış, hani, klinik olarak, eee, sende bu fobi tespit edilmiş mi, bilmiyorum ama birçok insanın, ııı, çeşitli fobileri var. Iıı, işte, kimisi uçuş korkusu, kimisi yükseklik korkusu, kimisi asansör korkusu, kimisi böcek korkusu biliyorsun. Eee, acaba seninki de böyle bir klinik bir yerden mi geliyor diye düşündüm. Eee, biraz belki, hani, derinlemesine konuşursak bazı şeyleri, iii, tespit edebiliriz. Eee, sana şunu sormak istedim: Bu ne zamandan beri var? Yani sen hakikaten, eee, uçağa binmeye korktuğunu ilk ne zaman fark ettin? Sonradan mı başladı yoksa hep mi vardı?
Evet. Evet. Tabii ki. Evet. Elbette. Hı hı. Eee, açıkçası, eee, yani küçüklüğümde yoktu. Hatta üniversitede okurken de, eee, mesela ben, eee, annemler, işte, İzmir'de yaşıyordu, ben İstanbul'da okuyordum, hep uçakla gidip geliyordum. Eee, belki de kısa olduğu için şimdi söylerken bir 50 dakika falan sürüyordu. Ama, ııı, hani, giderken gidip gelirken, eee, hiç böyle uç uçak korkum falan yoktu benim açıkçası. Sonra, ııı, böyle, bir şey yaşadım, eee, bir panik atak durumu yaşadım. Eee, daha sonra, eee, bu panik atak durumu yaşadıktan sonra bende birden uçak korkusu olmaya başladı. Yani, eee
Hı hı. Evet. Hımm. Evet.
Hiç aslında, böyle, bi bindiğimde düşünmüyordum, eee, korkacağımı falan. Gayet normal gidip geliyordum falan. Eee, ama sonra bu panik atağı yaşadıktan sonra, eee, ve uçağa, eee, binmeden önce, eee, böyle, inanılmaz bir düşünceler geliyor. Bazen de şey oluyor, mesela uçağa binmeden önce çok rahatım, hiçbir şey yok. Hani, gayet iyiyim ama biniyorum mesela, eee, oturuyorum koltuğa, bir anda, böyle, tak tak tak tak kalbim çarpmaya başlıyor. Eee, böyle, eee, şey, sanki uçaktan inmek istiyorum, böyle, ama bu şeye kadar oluyor, uçak kalkana kadar. Yani, ben, eee, aslında uçağa bindiğimde uçak bir an önce kalkarsa havalanırsa bende bu korku çok olmuyor. Ama o mesela bazen, eee, teknik sebepler yüzünden, böyle, insanların mesela bazen geç binip, işte, o eşyalarını, ııı, kabinlere yerleştirmesi sebebiyle bazen uzun sürebiliyor. Ben, işte, ot koltuğuma oturduktan sonra uçağın kalkmasında o süre ne kadar uzun sürerse, eee, benim için çok kötü oluyor. İşte, böyle, terlemeye başlıyorum, eee, elim, ayağım, ııı, böyle, t bazen uyuşuyor, titremeye başlıyor. Eee, böyle, o süreci çok kötü atlatıyorum. Yani, eee, böyle, kendimi sıkıyorum falan, eee, bununla ilgili eee, şeye gitmiştim açıkçası, psikiyatra gittim. Eee, yani, bana ilaç vermişti. Eee, o ilacı içmeden önce yani uçağa binmeden 1 saat önce içmemi söyledi. 1-2 kere öyle yaptım. Hakikaten rahat geçti benim, eee, için uçak ama, eee, sonuçta ben şu an mesela yurtdışında yaşıyorum ve, hani, eee, birçok seyahatim oluyor uçakla. Ben her seferinde bu ilacı kullanmak istemiyorum. Çünkü bu ilacı zaten şu an, ııı, Almanya'da yaşıyorum, yazdıramıyorum, hani, doktora. Eee, psikolojik bir ilaç. Eee, her Türkiye'ye gittiğimde, hani, yazdırmak da zor oluyor. İşte, aldığımda tarihi falan geçiyor. O yüzden artık bu ilaçsız bir şekilde, hani, ben, eee, rahat bir şekilde uçakta seyahat edebilmek istiyorum. Çünkü bu şeyi, mesela trende, otomobilde falan yaşamıyorum. Sadece uçakta yaşıyorum. Eee, açıkçası başka yollar var mı, eee, daha, böyle, uçakta rahat edebileceğim falan, hani, eee, bunları da bilmiyorum. Belki, eee, senin bu noktada tavsiyelerin vardır.
Hımm. Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. Evet. Hımm, evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Şimdi enteresan bir ibarede bulundun orada, tarifte bulundun. Dedin ki aslında uçak havalandıktan sonra korkun kalmıyor. Uçak havalanana kadarki esnada; o belki bazen yarım saat, bazen 40 dak o ş hani, 20 dakika sürüyor. Eee, ııı, eğer <chuckles> şey varsa bir, eee, teknik sıkıntı varsa o daha da uzayabiliyor tabii, o en sevimsizi oluyordur senin i diye düşün
Evet. Tabii.
Tım pratik ve mantıklı olur mu? Hani, eee, uçağa binmeden önce, eee, beklenilen bir salon var. Bir yerde oturuyorsun, bekliyorsun ve sırayla tek tek pasaportlar kontrol edilip bir kapıdan geçip, eee, uçağa alınıyorsun. Acaba diyorum, orada, ııı, son ana kadar beklesen ve en son, hani, uçağa geçiş yapan kişi sen olsan, eee, bu senin için o süreyi en pratik, en hızlı, en hani, oradaki süreyi en az sürede e geçirecek, eee, bir çözüm olur mu? Ne dersin?
Evet. Doğ Evet. Evet, ya aslında şöyle, ben bunu yapıyorum. Eee, yani, özellikle, eee, mesela eşimle giderken falan ona da söylüyorum, yani, diyorum, eee, biraz bekleyelim herkes binsin, en son biz binelim falan diye şey yapıyorum. Ama bazen, eee, bu beni tabii bir noktada rahatlatabiliyor. Ama bazen de mesela en son binmeme rağmen, eee, özellikle son 2 uçuşta bunu yaşadım. Hakikaten çok kötüydü yani. Şu an hatırladıkça da kendimi kötü hissediyorum. Böyle teknik, eee, sorunlardan dolayı, işte, örnek veriyorum kalkış sırası mesela, işte, çok yoğun oluyor, işte, başka uçakların kalkması gerekiyor falan derken bu sefer, eee, uçakta uçağın içinde durmak beklemek zorunda kalıyorum. Bu son 2, iii, işte, bindiğim uçakta, uçuşta böyle 45 dakika falan uçağın içinde bekledik. Ya o kadar kötü anlar yaşadım ki, eee, onu, böyle, eee, bir şekilde aklıma geldikçe de, yani, kötü oluyorum ama dediğin yöntemi kullanıyorum. Eee, gerçekten, eee, bende, eee, o işe yarıyor son derece.
Hımm. Evet. Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Hı hı. Anladım. Eee, peki, ııı, bu o dediğin, hani, teknik sorunlarla beklemeye kimsenin bir çaresi yok gerçekten. Belki onu bertaraf edebilmek için de, ımm, hani, bir ilaç kullandığından söz ettin. "O ilaca her zaman erişimim yok ve ona da bağımlı olmak istemiyorum." dedin. Eee, buna alternatif, eee, hani, böyle, ımm, daha bitkisel, daha, eee, kolay seni sakinleştirecek ama hani, senin, eee, söz ettiğin hem erişimin zor olmayacağı hem de, ııı, işte, ne bileyim, bir bağımlılık yapmayacağına emin olduğun, örneğin, işte, passiflora gibi, eee, daha böyle, hani, eee, passiflora çok basit kaçabilir bilmiyorum ama, ııı, çok çeşit çeşit, eee, bu tip, hani, eee, güzel, eee, şeyler var destekleyici, eee, bitkisel, ııı, içerikleri olan, ııı, haplar, işte, ya da şuruplar vs. var. Böyle bir şey içmeye ne nasıl bakarsın uçağa binmeden önce? Belki hani, seyahatinden 1-2 gün önce de başlayabilirsin aslında, eee, kullanmaya. Böylece hani, seni daha sakin olarak hazırlar o uçuşa, ne dersin?
Evet. Evet. Hıı. Evet. Tabii. Evet. Hı hı. Eee, bu hiç aklıma gelmemişti gerçekten, eee, ve şu an sen konuşurken de, eee, düşündüm. Evet, doğru söylüyorsun, böyle bitkisel şeyler var aslında. Hiç de denememiştim, eee, ve şu an bir noktada rahatladım açıkçası, yani, eee, çünkü hiç aklıma gelmemişti. Eee, belki evet, eee, dediğin gibi, yani, şu an yaşadığım yerde de özellikle böyle bu bitkisi yani, ilaç değil de bitkisel ürünler, eee, çok var. Eee, özellikle böyle kozmetik ürünleri satan yerlerde bile, yani, marketlerde bile satılıyor çünkü yaşadığım şehirde gerçekten insanlar bunları çok seviyor ve benim şu an, eee, yani, sen söylediğinde aklıma geldi. Evet, doğru söylüyorsun aslında bunları alıp belki deneyebilirim. Hani, bir noktada beni böyle rahatlatsa, ııı, dediğin gibi o passiflora falan iyi gelebilir, ııı, evet evet bunu yapabilirim, doğru söylüyorsun.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, bir de bunun yanı sıra sana bir şey daha önereceğim. Eee, acaba diyorum, hani, bu bekleme sürelerindeki, hani, ııı, seni sıkıştıran, ııı, zamanı atlatabilmek için, eee, bir kulaklık, bir iPad, bir film, bir bir şey, hani, çünkü mesela o esnada eğer o dediğin süre uzun sürerse, eee, ekranlar falan da çalışmıyor, ııı, hani, koltuğun ekranı olsa bile. Eee, yani, e, hani, uçağın o esnada bir, eee, eğlence, eee, eee, servisi olsa bile dijital ekranlarla, eee, belki sen bu konuda kendin daha hazırlıklı davranıp, işte, sevdiğin, böyle bir de soft, hani, yumuşak bir film olabilir, bir bir şey olabilir. Ne bileyim, hep takip ettiğin 1-2 eee, eğlenceli, ımm, ne bileyim, eee, sohbet programı vs. olabilir, bir podcast olabilir. Bunları tabii sana önerim önceden, eee, indirerek, yani, eee, internet bağlantısına ihtiyaç duymayacağın, dolayısıyla da, hani, hiçbir kesintiye maruz kalmayacağın biçimde Eee, bunları hazırlayıp bir kulaklıkla, ııı, belki bir, ne bileyim, eee, hani, gözünü kapatacağın bir şey değil. Çünkü sonuçta sen o uçağa bindikten sonra artık senin hani, yapabileceğin hiçbir şey yok. Eee, o teknik her neyse onun tamamlanıp kalkmasını bekleyeceksin. Eee, belki izlemek değil, dinlemek üzere, s gözlerini de kapatacağın bir bant kullanarak vs. Eee, böyle bir şey, hani, seni biraz daha, hani, ııı, oyalar mı, ne dersin?
Evet. Hıı. Doğru. Hı. Evet. Hıı. Tabii. Doğru. Aslında, ııı, bunu da denemedim. Eee, yani, oyalar, ııı, belki de mesela, şimdi sen konuşurken aklımdan düşünüyorum bir taraftan da böyle komik bir şeyler izlesem, belki benim o anki kaygımı azaltacak bir şeyler. Ruh hâlimi değiştirebilir. Belki işte, dediğin gibi podcast falan da dinleyebilirim, ama evet, eee, önceden indirmek çok mantıklı. Çünkü dediğin gibi, yani, bazen işte internet çekmeyebiliyor, işte, eee, o uçağa ilk bindiğimde dediğin gibi o şeyler açılmayabiliyor, ekranlar falan. Eee, bu yöntem, evet olabilir, yani hem, eee, şimdi sen söylediğinde aklıma geldi, benim oradaki, eee yani sürekli şey düşündüğüm için ay, acaba işte kaygılanacak mıyım, kötü olacak mıyım falan. Onu da belki bir noktada azaltabilir, doğru söylüyorsun.
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet çünkü kafan meşgul olacak bambaşka bir şeyle muhtemelen o esnada. Hı hı.
Doğru, evet. Ya, çok teşekkür ederim öncelikle, yani, bu konuyu seninle paylaşmak, ııı, bana çok iyi geldi. Verdiğin tavsiyeler de benim için uygulanabilir ve sürdürülebilir tavsiyeler. Eee, gerçekten, eee, sana çok teşekkür ediyorum, bana çok yardımcı oldun.
Rica ederim, ne demek. Kolay gelsin.
Görüşürüz.